'Di ba?
Kung ako yan lilipat na ako, pwede 'yun.
<giggles> Ayan. Oh, 'di ba?
Ay, layo. <laughs> 'Di ba?
Pero siguro, ano naman siguro 'yun, napaka ano naman 'yun, napaka-rare naman magha mangyari 'yun, yung para bang Kumbaga takot ka pa rin dahil marami ka ng pera. Alam mo 'yun, parang napaka-rare naman, yan.
Oo. Siguro ano, hindi nila na fi-feel yung takot pero. Natatakot ako para sa kanila.
Oo, 'yun. Parang ganun, 'di ba? Oo.
'Di ba? Kasi 'yun nga, eh, parang 'pag biglang yaman 'di ba, 'di naman nila alam kung paano, i-handle yung ganong kalaking pera.
Yan, tama, tama, tama.
'Di ba, syempre 'pag biglang yaman yung lifestyle mo, biglang ano rin 'di ba? Biglang taas, oo.
Nag-iiba, oo.
Tapos, akala mo ang dami mong pera, pero pagkalipas ng isang taon, dalawang taon, 'di ba? Ubos na kaagad. Oh.
Tama. Ubos, limas 'no, nalimas.
Yun ang masaklap. Tapos.
Tama, tama, tama.
Balik ka ulit sa, dati mong buhay, 'di ba?
Back to square one ka.
Oo.
Tama, tama ka kasi.
Mas masaklap lang ngayon kasi, naranasan mo na yung ano, eh, yung marangyang buhay 'di ba, tapos babalik ka ulit.
Oo, tama, tama. Tama ka nga, tama ka. Meron akong kakilalang ganyan, eh, ah yung kasamahan ko dati sa trabaho ganyan, nanalo sila, nanalo rin. Ah, hindi naman milyon pero malaking malaking halaga, alam mo 'yun nanalo. Seryoso 'to, seryo nanalo talaga, parang mga nasa 500K. Ayan. Ngayon tawag dito, etong anak niya, may anak siyang babae.
Hmm. Malaki rin. Oo. Mhm. Oh.